Exato. E e nisso eu a gente eu estou de acordo com a minha esposa, então é um plano que os 2, assim, a gente nunca teve muito diferença de opiniões, porque ela também foi criada na Igreja Batista, inclusive mais tempo que eu, no Brasil. Então é é, ela é eu eu
Certo. Tá. Olha! Ela já tem mais ela já tem mais conhecimento, né, mais pro fala com mais propriedade. Aham.
Sim. Sim, ela li ela literalmente cresceu. Eu lembra que eu eu entrei aos 17 anos eu eu sinha eu tinha estudo bíblico, quando eu frequentava e a escola católica, né. Eu eu fiz da 1ª a 4ª série numa escola católica, e tudo mais, e aí depois o meus pais não praticavam, então o a religião, então eu quando eu deixei de estudar em escola católica, eu eu me des desliguei disso, e só com 17 anos que já ela não, ela cresceu. Então é é hábitos de ela estudo bíblico no sábado foi ideia dela, porque ela é é o que ela tinha, isso veio co exatamente. Então com a experiência dela que eu, com muito prazer, eu eu concordei: "Nossa, essa aqui é ótimo, realmente". A gente estuda o o que vai ser dito no dia seguinte, na no culto. Então é juntou uma coisa com o outro.
Tá. Uhu É. Certo. Uhum. Ah! Que ela já fazia, né? Tá. Uhum. É, adquiriu. Tá. É. É. Olha só que interessante, né, um hábito que que aconteceu de forma, assim, eh, inusitada, de forma, eh, né, por por acaso, virou um hábito que hoje você leva pra vida, e ensina seus filhos. Isso é muito bacana. Muito obrigada por compartilhar da sua história. Obrigada por
Sim. É, digamos. <laughs> É. Sim. Sim. Obrigado. Ah não, obrigado você. Obrigado você por me escutar, viu. <chuckles>
ter fe fez fazer sentido esse esse hábito. Obrigada mesmo, até uma próxima.
Sim.